Heu, moi, j'aimerais te parler de quelque chose, heu, qui est, heu, quand même, heu, problématique, heu, dans mon quotidien. Surtout que ça ça ça touche à l'argent. Hem, j'ai du mal à établir un un budget, heu, qui est, heu, réaliste. Hem, parce que ouais, chaque mois, on va dire que mes rentrées d'argent, déjà, heu, ont s ont, heu, flu fluctuent fortement et heu, bah, disons que c c'est compliqué, heu, à cha heu, j'ai j'ai déjà essayé de faire un budget, heu, sur papier, heu, en me disant: «OK. Là, il y a le téléphone, heu, il y a il y a Netflix, il y a il y a ci, il y a ça» mais, en fait, à chaque fois, heu, <blows air> des fois, heu, s s les budgets souvent, heu, je dépense plus, heu, qu'en termes de de limites que je me suis fait, à cause d'achats un peu, heu, plaisir. Et c'est vrai que c'est c'est c'est que ça me pose quand même problème. Alors je suis pas non plus, heu, dans le rouge vif, mais je sens qu'à long terme, ça ça peut m'arriver. Est-ce que toi, heu, tu aurais des des conseils à ce niveau-là, heu, des petites astuces?
Oui. Mmh mh. Ouais. Heu, bah, déjà, en tout cas je comprends ta situation, parce que si tu as pas un revenu stable, ça peut être un peu, heu, embêtant, de gérer un budget, heu. Tu as pas les mêmes rentrées d'argent et cetera. Est-ce que, heu, déjà, tu as des, hem, dépenses fixes de type, heu, loyer, heu, factures, est-ce qu'il y a des variations à ce niveau-là?
Heu, non ouais, j'ai bel et bien, heu, des dépenses fixes. J'ai mon abonnement téléphone, heu, ouais, Netflix, Amazon, ma facture, heu, de mon loyer, j'ai l'électricité, j'ai l'eau et heu, mon assurance voiture. Ouais, globalement, c'est ça que j'ai en en stable.
OK. Ouais, OK. Voil donc heu, c'est déjà ça, au moins, heu, o tu as une petite idée de ce que tu as. Et est-ce que tu as déjà essayé, heu, des suivis, heu, par exemple avec un tableau, un carnet ou une application de suivi, et cetera, heu, tu as déjà essayé ce genre de méthode?
Bah, c'est vrai que j'avais déjà essayé une fois, ouais, sur papier, heu, faire un petit, heu ouais, heu, un sur une sorte d'excel papier mais heu, en fait avant ça, je je disons qui a là j'avais une période où j'avais une plus grosse rentrée d'argent et du coup c'est vrai que s bah, ça me posait pas trop de problème, heu, mais là depuis que l'argent, heu, on va dire, heu, c'est amoindri, heu, f ch bah, j'ai ça devient plus compliqué et c'est vrai que, du coup, je sais pas trop par où commencer. Je sais qu'il y a des applis mais heu, en fait, je sais pas forcément laquelle, heu, installer. Il y en a il y en avait certaines des payantes, enfin moi je suis je suis surtout tombé sur des payantes donc heu et après c'est vrai que s je pourrais effectivement, heu, télécharger ou même v refaire un tableau mais mieux organisé parce que c'est vrai que ça pourrait être u une bonne idée.
Mmh. Mmh, ouais. Ouais, bah, en tout cas oui, c'est pas une situation facile à gérer hein, encore une fois avec un revenu qui est pas stable ça peut être embêtant. Il y a des il y a des mois ça va, des fois ça va moins, des mois ça va moins moins bien. Donc c'est un peu compliqué et globalement c'est qu'est-ce qui, mmh, t'empêche de respecter ton budget? Est-ce que tu as des tu te rends compte que, des fois, tu as des dépenses que tu devrais pas avoir? Ou est-ce que c'est parce que c'est quoi c c'est quoi le souci principal?
Ouais tout à fait. Ouais. Ah le souci là, bah, là <blows air> en ce moment, c'était il y a eu Black Friday sauf que bah, moi, heu, <blows air> d'accord, je fais des bonnes affaires, mais au final en termes de dépenses, heu, j'ai dépensé, ouais, plus de plus de 600, heu, 600 € dans dans du matériel informatique, heu, je me suis racheté aussi, heu, une nouvelle chaise, heu, à 200 €, une super chaise de marque. J'avais l'impression de faire une, heu, une bonne affaire mais bon au final tout ça c'est parti d'un coup et c'est vrai qu'après, bah, quand il y a les le budget, enfin les ouais les factures fixes, qui arrivent. C'est vrai que là, bah, typiquement, heu, là ce ce ce début là, de de du mois de de décembre, bah, j'ai j'ai dû demander au à ma soeur, si elle pouvait pas me prêter un peu d'argent. Après, je le je le rembourse, heu je le rembourserai sans problème. Mais bah, forcément, heu, c'est souvent, ouais, les achats un peu, heu, a anniversaires aussi des fois il y a j'ai début du mois enfin début de février, mars, heu, c'est mes soeurs. J'ai 3 soeurs et du coup les les anniversaires s'enchaînent et c'est vrai que du coup, bah, ça fait un petit trou dans le dans le porte-monnaie.
Ouais. Mmh. Ouais. OK, ouais. <chuckles> C'est compliqué à gérer, ouais.
Et heu, ouais c'est ça et puis après, bah, il y a les les grandes vacances, on va dire. Ouais c'est des trucs un peu émotionnels, grandes vacances, bah, typiquement il y a là l'été dernier, heu, bon je suis parti au Brésil alors je pars pas tous tous les étés, hein, mais heu, mais là typiquement, forcément, je me suis fait plaisir tu vois? J'ai j'ai pas trop compté et c'est pour ça que j'aimerais bien quand même. Parce que quand même, sur tout au long de l'année, les dépenses sur Amazon, heu heu, des un peu des bêtises, heu, p à de mon point de vue en tout cas qui font baisser un peu le me mon épargne et mes revenus, heu, font que, bah, après quand je suis en vacances que j'ai des su que je fais des des grosses vacances ou des trucs, j j'ai pas forcément l'impression de vraiment pouvoir profiter et heu et du coup ouais c'est pour ça que j'aimerais bien suivre un budget, heu, plus réaliste, voilà.
Mmh mh. Bah oui, c'est normal. Mmh. Ouais, heu, est-ce que tu as déjà essayé un peu de «séparer» entre guillemets, genre de faire des catégories, heu, de de dépenses, heu, par rapport à ton revenu par exemp co comment dire? Hem, mettre un peu de côté, garder un un certain montant, heu, pour tes petits, heu, plaisirs ou des achats, heu et cetera et heu, mettre de côté aussi, heu, une partie pour gérer les dépenses fixes, type, heu, facture de téléphone, Netflix et cetera?
Non, je l'ai je l'ai jamais fait, mais je sais que, mmh, là, il y a il y a pas longtemps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, heu, j'ai ouvert une, heu, une banque en ligne. Ah j'ai que je me suis fait une carte, heu, en ligne et je m'étais dit: «Bon bah, typiquement, heu, les achats un peu, heu, sur internet bah, je les m fais sur cette carte» et comme ça je me je me vire tant tant d'argent. Mais en fait j'ai pas vraiment fixé de palier pour le moment. Mais heu, mais c'est vrai qu'en plus sur cette appli, heu, bah il y a il y a du gra il y a du graphi d waouh il y a des graphiques et hem, qui répertorient un petit peu tout ça. Qui s qui sont triés, ouais. Ouais, ouais. Donc faudrait que je m'y attelle plus, on va dire, sur cette appli.
Mmh mh. Ouais, OK oui, oui, oui, ça c'est oui. Mmh. OK bah bah, c'est une bonne idée, c'est c'est pratique en vrai. Du coup peut-être, heu, vraiment essayer d'entre guillemets te «focaliser» là-dessus. Voir un peu les dépenses que tu fais, genre sur un sur court terme, heu, genre 1 ou 2 mois histoire de voir un peu, heu, les, heu, redondan enfin les redondances, genre les mmh, similitudes, heu, niveau dépenses et cetera. Dans quoi tu dépenses et après peut-être à partir de là, établir ce que tu peux mettre de côté, heu et séparer un peu, heu, hem, ton argent et cetera et heu puis tu m'as parlé aussi, heu, de quand tu pars en vacances. Des fois tu as l'impression de pas pleinement, heu, profiter. Pareil mettre un peu chaque mois, heu, c'est c'est bidon ce que je vais dire mais mettre un peu chaque mois de côté, comme ça quand tu pars en vacances, tu as ce que tu as mis de côté, heu et tu peux plus peut-être plus profiter, heu et cetera et cetera. Tu peux, peut-être essayer, heu, de faire ça, heu
Ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais, c'est en plus c'est vrai, surtout que, bah, aussi avec ma banque, heu, traditionnelle, on va dire, il y a il y a des possibilités d'automatiser, heu, des virements et justement de pouvoir mettre de côté sans même y penser, tu vois? Et c'est vrai qu'il faut juste que je passe le pas, que je me dise: «Allez, on met de côté» et peut-être un peu travailler ma ma frustration à des moments quand j'ai envie d'acheter des choses sur le l'instant T. Mais heu mais ouais non c'est c'est c'est une bonne idée faut que f faut que je je je s je ouais, je paramètres un peu les les virements automatiques pour, heu pour épargner ouais, ouais. Non c'est une bonne idée.
Mmh mh. Mmh mh. Oui ça va, en vrai, tu es tu as quand même une bonne base, tu as déjà essayé de faire pas mal d'efforts, heu, tu pars pas de rien. Tu as une, heu, bonne tu as une bonne situation et étant donné que tu as, encore une fois, un revenu qui qui peut, heu, fluctuer, tu peux peut-être aussi, heu mmh, ajuster finalement ce ce budget et heu, la manière dont tu sépares un peu tes dépenses? Par rapport à ce que tu gagnes sur le mois et cetera si si tu as déjà essayé ou si tu peux essayer de faire ça?
Ah bah, ouais. Ouais. Bah en fait, je le faisais un peu inconsciemment, heu, quand je savais que je gagnais beaucoup, je dépensais beaucoup. Mais c'est vrai qu'après, c'était f pas forcément, heu, d'une grosse précision. C'est c'est c'est ouais ch c'est c'est pas optimisé alors qu'effectivement, si je note, heu, factuellement, heu, de combien j'ai gagné, heu, ce mois-ci. Je peux je p ouais, je pourrais faire un pourcentage. En fait il faudrait que je fasse ça sous sous forme de pourcentage des dépenses et heu et comme ça, effectivement une fois que tout sera bien posé sur papier, c'est vrai que tu m'as donné l'idée, heu, de faire un tableau. Une fois que j'ai posé ça sur papier ou ouais sur un ou alors sur une appli. Bah je vais j'y verrai un peu plus clair, en tout cas.
Ouais. Ouais. Oui voilà. Mmh. Ouais parce que ça peut ça peut aider et aussi essayer, heu, quand tu tu as un mois où tu vas peut-être plus gagner, ne pas succomber, heu, directement dans des dépenses et c'est un peu le piège toujours, heu, de toute façon. Je pense qu'il y a un tas de gens qui dans ta situation ferait ferait ça, enfin
Ah. Ouais, ouais, ouais. <chuckles>
Tu ça va. Tu as quand même, heu, une bonne base, tu as déjà essayé quand même de de gérer ça. Donc ça va tu pars pas de de 0.
Ouais. Non ça va, ça va, puis c'est vrai que, bah, typiquement le le budget aussi qui me coûtait un peu cher, bah, c'était un moment quand j'étais en couple. C'est vrai que du coup, forcément, heu, ah la dépense était, on va dire, plus aisée, surtout que c'était ouais, bon ça c'était s tu vois? Forcément, c'était plus élevé, là, ça va quand même un peu mieux, même si forcément mes revenus ont baissé. Mais effectivement si je suis plus, heu, discipliné à ce niveau-là, heu, ça devrait aller, en tout cas c'est j'espère. Mais en tout cas ça m'a fait, bah, plaisir de t'en parler et ce tu m'as donné des bons conseils, tu as été d'une très bonne écoute.
Ouais, c'est clair. Ouais, c'est pas pareil. <chuckles> Mmh. Ouais, il y a pas de soucis, heu
Ouais.
C'est le c'est le principal si ça a pu t'aider, heu, je suis content.
Bah, ouais, encore 1000 mercis et 1000 mercis.
Il y a pas de souci, merci à toi.